À, bạn ơi! Không biết là có một lần nào mà bạn, ừm, đã từng ăn một món ăn nào đó mà khiến cho bạn cảm thấy như là bạn ấn tượng quá, bạn, ờ, rất là muốn quay trở lại nơi đấy để bạn giới thiệu cho bạn bè, hay là bạn, ừm, muốn quay trở lại để bạn ăn không?
Ừm, có nha. Thực ra là có một cái món ăn mà mình, ờ, được ăn ở miền Tây, mà sau khi mà mình ăn cái món đó thì mình muốn quay lại cái chỗ đó mình ăn. Đó là cái món bánh xèo, ờ, ờ, bánh xèo ở Đồng Tháp.
Ừm. Ồ. Ở miền Tây ha! Ồ, ồ! Bánh xèo Đồng Tháp à? Ờ, mình chưa bao giờ nghe bánh xèo Đồng Tháp bao giờ á. Ờ, mình mình không biết là cái bánh xèo đấy nó có khác cái bánh xèo ở Bắc mình hay ăn, ơ, như nào không? Hay là nó có nguyên liệu nào khác không? Bạn miêu tả giúp mình ấy. Ờ.
Ừm. Ừm. Trời ơi! Ừm, rất là khác nha, ừm, rất là khác nha. Thứ nhất là về cái hình dạng nha. Thì bữa đấy mình đi du lịch, ờ, Đồng Tháp với 3 người bạn nữa, thì mình có lựa một cái quán bánh xèo ngon. Và sau khi mà mình vô quán đó mình ăn ấy, thì người ta bày ra một cái bánh xèo mà, ừm, mình nhìn vô cái bánh xèo đó, 3 bọn mình nhìn nhau, tại vì nó quá là to. Ừ, nó to chắc phải tầm bằng một cái mâm luôn á, nó siêu to luôn, mà trong đó thì nó rất là nhiều nhân nữa.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Ừm, ờ, vậy hả? Một ôi! To bằng một cái mâm luôn hả?
Ngoài ra thì ờ, đúng rồi, nó bằng một cái mâm luôn ấy. Ngoài ra thì, ừm, nó được ăn kèm với những cái loại rau ấy, mà thông thường là bạn sẽ rất là khó kiếm những cái loại rau đấy khi mà mình ở thành phố. Tại vì những cái loại rau đấy ấy, thì mình thấy là nó là rau rừng ấy, thậm chí là có những cái loại mà mình không biết tên.
Ôi. Ừm. Ồ. Rau rừng? Bạn có bạn có nhớ hết tên của các loại rau đấy không? Hay là bạn chỉ nhớ một vài <chuckles> một vài loại rau thôi?
Ừm. Trời ơi! Thực sự là thực sự là mình không có biết là tên nó là gì luôn, tại vì nhìn nó rất là lạ. Ừ, thì mình có hỏi cô ấy là "Không biết là rau này là rau gì mà nhìn nó lạ cái?" Thì cô nói là "Cái rau này là rau rừng, nó chỉ có trồng ở miền Tây thôi chứ không có, ở ờ ở các thành phố hoặc là cái miền khác là hông có đâu."
Ồ! Rau rừng. Ừm.